Uhm, ciao. Sai senti, uhm, n al giorno d'oggi, ognuno ha delle giornate pesanti, no, perché la fi la vita di oggi è frenetica. Quali sono gli hobby che ti ricaricano, dopo una giornata molto pesante?
Tanti, non ne ho 1 fisso. Nel senso che, allora, vabbè, l'esercizio fisico, diciamo che non lo metto come hobby, però tipo la meditazione, lo yoga mi aiuta molto. Quindi, diciamo, quello è il salva giornata. Quindi, se proprio tutto è andato storto, con 10 minuti di yoga o 10 minuti di meditazione, riesco a raddrizzare. Esatto. Oppure
Dai, che bello! <chuckles> Okay. Stai bene. Ti rigeneri la mente. Ah, okay. E come ti è nata, questa passione per meditazione e, uhm, e yoga, prati cioè com' è sorta? Da poco? È stata una cosa graduale? Qualcuno te l'ha consigliato? Come come hai fatto?
Mh. Mah, uhm, guarda, in un momento di grande uhm, come posso dire, stress, familiare, problematico, fisico, eccetera, ho cominciato per caso, guardando dei video di meditazione di un monaco buddista. Ehm, sì, penso
Ah! <chuckles> Un monaco buddista. E come ti sono usciti questi video? Cioè nei suggeriti? Li hai cercati tu, sai, in generale? Come è s cioè questa casualità com'è sorta? Mh, l'hai cercato.
A Guarda, ho cercato ho cercato su YouTube: "meditazione guidata", proprio molto semplice. È venuto fuori questo monaco, che all'inizio spiegava come mettersi in posizione, come fare a respirare e c'è questa meditazione guidata per principianti.